À, à, đối với bản thân mình, ờ, thì mình cũng hay chọn lựa những cái bài nhạc thư giãn thiên về nhạc trữ tình. Thì, à, mình, à, nhớ là những cái bài nhạc thư giãn mà mình hay nghe nhất là những cái bài nhạc về trữ tình bolero hồi xưa đó, chẳng hạn như là cái bài nhạc, ờ, "Chân Tình", thì, à, có ca sĩ Vân Trường đó, thì hay ca, thì đối với mình thì những cái khi mà mình buồn hay là mình có áp lực hay gì đó mà mình muốn thư giãn là hay hay nghe những cái bài liên quan về tình yêu lãng mạn. <chuckles> Ừm.
Ừm. Ờ, vậy hả? Chân tình. Ừm, ừm. <laughs> Ồ, thế là ca cái bài hát, kiểu, chữ tình bolero là bạn hay nghe, đúng hông? Ừm, tên tên của bài hát đấy là gì nhỉ? Mình chưa nghe rõ, ờ, "Trữ tình" à, à, "Chân tình" à?
Đúng rồi bạn. Ờ, à, mình nói là cái bài này là cái bài nhạc "Chân Tình" của ca sĩ Vân Trường. Ờ, đúng rồi, ca sĩ Vân Trường đó.
Ờ, chân Vân Trường á? Vân Trường, ờ. Ồ, nghe tên ca sĩ cũng lạ lạ ha. Ừm, thế thì, ờm, bạn nghe cái bài hát đó nhiều nhất vào lúc nào trong ngày nhỉ?
Ừm, ừm. À. À, nếu như mình á, thì, ờ, tại mình có cái thói quen là mình cũng, ơ, hay tập thể dục đó. Ờ, và mỗi lần là mình tập thể dục thì mình, à, hay mở những cái list nhạc trữ tình, tại vì, ờ, mình có một cái list những cái bài nhạc trữ tình ở trên cái kênh YouTube của mình á. Mình tải mình để theo cái dạng, à, playlist rồi những khi mà mình tập thể dục hay là, ờ, trong ngày mà mình làm việc mình, ờ, ờ, kiểu như là, mình, ờ tối á, mình muốn thư giãn đó, hoặc là mình mở những cái bài nhạc nhẹ, rồi pha cái ly trà ấm rồi mình uống rồi mình nghe. Giống như là, à, thay vì xem những cái chương trình, ờ, TV, gameshow đó, thì mình lại chọn lựa mình, ờ, nghe những cái bài nhạc, những cái playlist mà mình thích, gồm những cái bài nhạc mà mình, ờ, nghe nhiều năm, nhiều tháng từ những cái năm tháng mà mình còn học ở thời, ờ, cấp 3 rồi ở sinh viên cho tới bây giờ luôn đó bạn.
Ừm, ừm. Ồ! Ồ, ồ, ồ, mình hiểu, ừm. Ờ, ờ. <laughs> Chill ha. Ừm, ừm, mình hiểu. <laughs>

Mình thì, à, đối với mình cái bài nhạc "Chân tình" này thì cái cái làm cho mình cảm thấy thư giãn, dễ chịu nhất chắc có lẽ đó là về cái giai điệu, melody, và cái cái cái cái cái cái giai điệu của nó là Pop Ballad đó bạn, cho nên nó có một cái gì đó là mình thích cái dòng nhạc Pop Ballad này nhiều. Kèm theo đó là thì, ờ, ờ, mình thấy, mình cũng phải chia sẻ với bạn ở cái quan điểm như thế này, mình thấy những cái bài nhạc của những cái thế hệ nhạc sĩ hồi trước họ họ, ờm, họ họ họ viết ra thì mình cảm nhận được rằng là họ viết cái lời nhạc nó rất là ý nghĩa. Ờ, chứ không phải như là bây giờ những cái bạn trẻ họ họ nghe những cái bài nhạc thật sự là nhiều khi thấy nghe thì cũng khá là hay, nhưng mà nó, giống như là, dạng như là, nó nó nó nó trôi qua, tức là nó nó chỉ nổi một cái thời gian rất là ngắn thôi, khoảng chừng đâu đó 1-2 tháng rồi bắt đầu cũng chìm xuống, hổng ai nghe tới nữa. Ừ.
Ừm, melody. Ừm, ừm, mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm. Chính xác luôn. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Kiểu như là, lời bây giờ nó không đủ sâu sắc, đúng không? Có thể nói một số bài nó còn, kiểu, hơi sáo rỗng nữa đúng Ừm.
Ừm. Đúng rồi bạn. Do cái, à, cái cái bài hát, cái nội dung của nó ở cái thời của những cái nhạc sĩ thế hệ trước đây họ sáng tác xong mà mình nghe những cái nội dung viết ra, những cái câu từ nè, rồi họ dùng cái, gọi là, ờ, biện pháp, rồi so sánh hoặc nhân hóa những kia đó. Mình thấy nó có cái nét đồng điệu về văn vẻ, văn chương của những cái nhạc sĩ hồi xưa lắm, cho nên mình thích. <laughs>
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Mình hiểu. Có nghĩa là bạn rất là thích, kiểu, về melody và, ừm, lẫn lyrics bài hát đúng Ừm. Ừm, nó s rất sâu sắc.
Đúng rồi, cái nội dung của cái lời bài hát của những cái người nhạc sĩ những cái thế hệ trước họ viết ra nó rất là sâu sắc và nó rất là mộc mạc, giản dị. Đó, mình thấy là những cái cái điểm chính yếu đó nó khiến cho mình được, ờ, thư giãn nè, được thoải mái trong những cái lúc mà mình buồn bã nhất.
Ừm. Ừm. Thấm.